Olha, me conta, assim, um hábito que te ajuda a aliviar o estresse.
Ai, eu não vou te contar um só não, vou te contar vários.
Ah, olha, você tem várias técnicas. Me conta, tô precisando saber. Aham.
<chuckles> Porém porém eu vou começar, como diz aquela, né, começar do começo. Eh
Sim, aham.
eu não sabia que o que eu tinha era estresse.
Hum, olha só, sério? Aham.
É, porque exato. Porque era um eu acho que já era um estresse crônico, eu nunca percebi que o que eu tinha era estresse. Voc
Ah, porque foi virando algo normal, assim, você estava sempre estressada e aquilo como se fosse o seu normal, é isso?
Exa Exatamente, sempre acelerada. E, olha, a minha forma de falar ela é ma ela é lenta, e de repente eu estava falando rápido, eh, fazendo correndo, porque
Ah. Aham. Hum, entendi. E você tinha sintomas físicos também assim, como, hã, muita gente tem dor de cabeça ou então, eh, enfim, dores pelo corpo, dor nas costas, dor no pescoço? <chuckles>
Sim. To Ai, fala mais, fala mais. Todos! Exatamente todos. Sobretudo tem gente que tem na, assim, na zona lombar, né, assim, e eu no nos trapézio. Justamente aqui em cima, assim, junto com a cabeça, aquela, assim, aquela dor, parecia que eu estava eu estava até me encurvando, sabe. Sabe aqueles
Você tinha todos. É mesmo? Sim, sim. Aham. Hum, sim. Aham. Mas como você tinha sempre, pra você, na sua cabeça era normal, é isso? Aham.
Atamente, exatamente. Até que um dia, né, a minha médica porque, claro, <chuckles> eu vivia ali com dor, né.
Aham. <chuckles> Aí você teve esse mo mo movimento, assim, de procurar um médico, enfim, que estava te incomodando. Tá.
Sim, porque é, a dor de cabeça, a dor nas costas, eh, sempre nervosa. Daí a minha médica, ela falou assim um dia ela sentou, olhou pra mim, falou assim: "Para". Eu falei: "Quê?". "Vamos parar tudo e vamos começar desde desde o começo". Falei: "Quê?", né, eu já me assustei. Ela falou: "Olha, eu tô achando que você o que você tem é a estresse acumulado". Falei: "Quê?". <chuckles> "Pois sim, porque você já vem muito tempo aqui e os teus sintomas não passam. Você toma remédio, daí a cada 2, 3 dias você tem dor de novo".
Aham. Hum, olha só. Aham. Hum, tá, já tinha se tornado croni
Você foi no fisiotera foi no fisioterapeuta, não melhorou. <chuckles> Nem o fisioterapeuta falou que era estresse, acho que ele queria dinheiro, né. <chuckles>
Aham. Ai, é porque aí você fica tratando para sempre. <laughs>
Não, ele falou que era posição porque eu trabalho com computador, aquelas histórias, né.
Aham.
Daí foi ela, ela falou: "Olha, eu estou achando que o teu caso é estresse, tem 2 formas, ou você começa a fazer exercício físico, ou você busca um terapeuta, ou as 2".
Uhum. Hum. Sim sim, aham, mas me diz uma coisa, você você vo nesse momento você trabalhava muito, você tinha filho, você tinha muitos compromissos, como que era a sua vida?
Abarcava pegava tudo, né, tudo eu posso, né, aquela assim eu achava que eu era a mulher maravilha.
Aham. Aham, ah.
Tudo eu posso, tudo eu faço, não deixa que eu faço, as pessoas me procuram procuravam, "Você pode me ajudar? Claro." <chuckles> É.
Aham. <laughs> Tava pe pegando coisa além da conta, tá, aham.
"Ai você pode terminar aquele trabalho para mim que eu não consi claro." <chuckles>
Entendi. <laughs>
Então e eu estava realmente, né, mas, ah, é a minha forma de ser, né, eu não posso ficar parada. Eu eu preciso estar sempre em movimento, ah, eu vejo séries, mas assim é muito pouco, porque eu acho que eu não, esse tempo que eu estou ali sentada eu deveria estar fazendo outra coisa.
Hum, tá. Hum, entendi. Então, a sua a opção, né, da sua médica, de você fazer uma atividade física seria uma boa opção, então, né, assim, porque aí você ocuparia esse tempo, eh, querendo fazer alguma coisa com uma atividade física, ou ou não? Pra você era Chá. <laughs>
É o meu Foi o melhor hábito que eu adotei pra minha vida.
Ah, que legal!
Tanto é, tanto é que agora, assim, é muito estranho eu não ir, né. Quando eu não vou, porque tem alguma coisa que realmente eu não posso ir, né. E acontece, por exemplo, semana passada, eu não consegui na segunda, aí eu faço 4 vezes, aí eu não consi
Tá. Mas é é academia, assim, tipo musculação? Que você faz?
Sim, eu tô fazendo um treinamento híbrido. Eu pego um pouco de força, um pouco de estiramento, um pouco de de cárdio também, só que eu não posso correr, então, eu faço remo.
Ah. Ah, que interessante, tá. E e você tem um personal ou você faz sozinha? Quem faz seu treino assim?
É, ou a bicicleta. Eu tô com pais colegas. Eu tô fazendo classes, são calistenia ou a o o próprio treino também tem uma classe que se chama hybrid, que se é que é o híbrido, e tem também a classe de força dirigida, que é o que é que você trabalha bastante força mesmo. Então eu vou intercalando entre elas
Aham. Ah. Ah, ah. Ah, então então, tá. Tem mais gente fazendo, e tem o professor então.
E tem um professor, e é uma maravilha. Porque eu tentei com a musculação primeiro
Aham.
e eu desistia muito fácil, porque eu não gosto, realmente, da academia.
<laughs>
<chuckles>
É a dificuldade de muita gente assim. <laughs>
Exatamente e ali.
Mas aí você sente você sente que na classe, assim, fazendo aula, aí tem uma motivação porque tem outras pessoas fazendo, você faz uma amizade ali, um momento que apesar da do do exercício físico, você você também relaxa. É divertido, é isso?
É, é muito divertido e e são classes, eh, difíceis, porém você faz o que você pode, né. Por exemplo, eu tô eu os pesos, mais ou menos assim, que eu pego e levanto, é uma média, né, mais ou menos que a mulherada tá ali. Tem umas que um pouquinho mais, outras menos, eu tô ali, entre a na metade, né. Então, eu já levo fazendo tem um tempo.
Uhum. Ah, tá. Entendi. E são só mulheres? Não, é misto?
Não, é misto. Tem gente tem velhinha ali, também. <chuckles> Tem uma vel lá, ela levanta mais que eu, lá.
Tá. Aham. <laughs> Que legal. <laughs>
Ela tem uns se
É bem legal quando você vê isso, né. Um incentivo, né, assim, para você continuar, né. <chuckles>
Ela tem uns se é uns 75, eu acho. Eu não perguntei. Mas assim, mais ou menos a característica, e como eu conheço pessoas como ela, n na idade, né, eu eu tiro essa idade pra ela, mas ela está muito bem, entendeu, ela não não aparece. É. É legal porque e tem aquela tem aquela a saradona, sabe, aquele corpo perfeito. Aí, tem aquelas que são, assim, mais definidinhas. Tem tem tudo. O legal que essa classe como você ajusta os pesos e tudo, então, você mais ou menos trabalha com o peso que você pode, e também trabalha com muito com o corpo, com o próprio peso.
Uau! Ah, que legal! <chuckles> Que legal! Aham. Aham. Aham. Uhum. Ah, que legal. E, e
Com elásticos.
e você isso você já tá fazendo há bastante tempo?
Já tem um tempo e te digo uma coisa, se por alguma razão eu não consigo ir
Hã.
eh, e dentro de uns dias, começa outra vez. Estresse, dor. Uhum.
Ai, sério? Uau! Nossa, então, é uma motivação a mais. Você precisa ir mesmo de qualquer jeito, né. E e e fora isso, assim, fora, né, ter essa questão da cabeça, né, porque o estresse tá totalmente relacionado, né, à mente, a mente cheia, ocupada, cansada. Eh, você percebe melhora física assim, que que te deu uma motivação, né, porque imagino você falou que faz 4 dias na semana, é isso?
Sim. Sim, sim. Mas, ave eh, também uma vez na semana, pelo menos um uma vez, mínimo, eu tento fazer 2, eh, a prática do ioga também.
4 dias e Ah, nossa, que legal! Nossa. Aí, é super relacionado pra cabeça, né. Apesar que já me disseram também que faz bastante exercício de força no ioga, né. Que parece que não cansa os músculos, mas cansa sim, né. E e e a gente tem uma ideia de que é mais pra cabeça, mas acho que não, né, acho que é bem dividido entre corpo e cabeça, né. <laughs>
Faz Sim, eu tenho. É corpo e cabeça, e assim, é engraçado porque cada dia que você pratica, é diferente, às vezes, o teu equilíbrio nesse dia você não está tão bem, sabe? Outros dias, você faz umas poses, assim, de equilíbrios assim, parece que você é pro. É, todo depende de como você está, porque a professora sempre diz: "O dia que você não que o teu equilíbrio não saia, porque você tá pensando em outra coisa que não é a classe". E é verdade.
Aham. Aham. Ah, interessante. Aham. E e e você vai avançando no ioga, assim, é algo que você vai melhorando performance, assim? Você vai fazendo exercícios diferentes e vai avançando? Aham.
Aham. Sim. Sim, vai avançando, porém, é como eu te disse, tem dias e aí você um dia aí, sai aquela ponte perfeita e outro dia você só consegue fazer meia ponte. Um exemplo, né, porque no no teu corpo não está igual todos os dias, e isso que é legal, que eu aprendi, e e levo para um para as minhas classes de força também. Não sempre você pode ter um desempenho igual ao que você teve da outra vez, tem dias que vo e daí você tem que fazer o quê? Respeitar o teu corpo.
Hum. Olha só. Aham. Ah, que interessante. Até porque nem todo dia, e acho que isso vale pra tudo também, né, porque nem todo dia você tá igual. Tem dia que você tá triste, tá mais chateada, tá mais tem isso da mente também, né. Tem o corpo, né, a questão física ali de força, de capacidade de conseguir fazer os exercícios, mas você pode estender isso pra mente também, né, nem todo dia tá igual. Concorda?
Exatamente. Porque o que era pra ser um exercício e aliviar o estresse, te vai gerar mais estresse, porque você não conseguiu lograr o que você lograva a semana passada. Acontece com muita gente isso, eu já vi gente sair ali da classe, eh, uma garota, ela saiu dali
Sim. Hum, entendi.
hum, furiosa, porque ela falou para o professor: "Por que que eu não tô conseguindo hoje?", e ela saiu. E o professor falou: "Nossa". Eu falei: "Ah, TPM". <chuckles>
Na <laughs> É, tem essas questões também hormonais, que mexem, né, mexem com o físico, mexe também com retenção de líquido, né, tanta coisa, né. Eh, principalmente pra mulher eu acho que tem muitas variações ao longo do mês todo, né. Aham.
Sim, sim. Então é voc Não, e você escutar o teu corpo e saber trazer essa prática para o dia a dia, porque ali você aprende escutar o corpo. O que é escutar o corpo? Você para, e vem para o aqui e o agora, né. Então essa prática é o que me ajudou a aliviar o estresse. Porque também tem sim, tem as práticas da respiração, né.
Sim. Que legal isso. Uhum, uhum.
Que com ela você consegue tranquilizar o corpo.
Ah, então você usa isso você usa isso nos momentos, por exemplo, você tem filhos?
Tenho.
Que aí você de vez em quando deve passar, assim, um estresse ali, um nervoso, ficar brava com alguma coisa. <chuckles> Você usa essa técnica também, você usa a respiração a seu favor? E a favor dele. <laughs> Seu filho também.
Uhum. Muito, muito e ensino, ensino. Outro dia foi engraçado, que aí eu falei: "Vamos, vamos que a gente vai chegar tarde". Ele olhou pra mim e falou: "Mamãe, respira". <chuckles>
<laughs> Até ele já sabe então. <laughs>
que eu digo muito, né. Às vezes ele tem, assim, um caráter, né, ele é mais bravinho, mas, eh, ao mesmo tempo ele é muito bom, mas ele tem, assim, um caráter ele é mais bravinho, daí eu olho pra ele ele fecha o olhinho dele, e ele tá respirando, né.
Ah. Aham. Ai, olha só. Ai, que bom isso, tem quantos anos?
Tem 11.
11, ah, tá em numa fase pré-adolescência. <laughs>
Uhum.
Olha só, é essa hora dá umas explosões assim nessa idade, e a minha tem 12. Por isso que eu tô te falando isso. <laughs>
Tem. Nossa. É, vem, eu sei que vêm, vêm tempos difíceis. <chuckles>
É, mas que bom que ele já sabe respirar, né, parar e respirar. Isso já é importantíssimo, né. Porque quando você tá muito estressado é uma das principais coisas que você não faz, né, que é respirar, né. Você vê a respiração tá ofegante de tanto estresse, de tanto nervoso, né, é uma coisa muito comum.
É você Primeiro que a respiração faz você prestar atenção, né, vo você só consegue fazer os exercícios da respiração se você está prestando atenção nela. E ao prestar parar e prestar atenção em outra coisa que não seja o que está te ocasionando problemas, só, eh, ass isso já faz com que você melhora. É, prova, é impressionante porque você parou de pensar naquilo que te estava estressando.
É. Aham. É verdade. Aham. É, não, você tem toda a razão. Aham.
Então quando Quando você retoma para o problema o o a situação, né, você já está mais tranquila.
É, é. É muito importante mesmo. <chuckles>
E o corp E o corpo não grita, né.
Uhum. Nossa, mas eu adorei saber, assim, o que você faz e realmente você faz muito bem. <laughs> O você tem hábitos excelentes. Obrigada, viu, por compartilhar.
Ai, eu que agradeço você por me escutar. Até mais.